É, pois é, não, isso é interessante que você falou, porque essa ideia de que talvez tenha mesmo um bloqueio, né, porque eu eu consigo fazer apresentação de projetos, eu, ah, sempre que tem alguma alguma, né, ap apresentação mesmo, que note, de um PowerPoint, essas coisas todas, eh, em geral sou eu mesma que faço e tal, o meu grande bloqueio é pensar assim que eu preciso vender, né, que eu tenho que arreca vender e conquistar e fazer com que a pessoa, eh eh, pense que eu posso ser útil para ela, e acho que é algum bloqueio aí na minha mente com relação a isso, eu não sei o que que é. E talvez a
Uhum. É, não, é normal isso mas talvez você deveria, não sei, procurar outras experiências que você teve por exemplo, não sei de namoro, de re de relação conjugal, não é muito diferente você quando conhece uma pessoa você tá tentando se vender de certa forma, né, <laughs> para o seu futuro marido ou mulher e e enfim nesse caso é uma parte profissional, acho que é até mais light do que se vender como um coach.
Hum. É. Sei, sei, é. Uhum. É verdade, é mais objetivo, né, mas eu gostei da sua ideia do coach, sabe, de procurar um um coach que possa ser mais, assim, direto, objetivo
Aham. Uhum, que possa te te orientar em relação a networking com certeza tem ainda mais aonde você tá.
e que possa me orientar, né. Pois é, não, eu acho que tem sim e e e eu gosto de falar sobre esse assunto, porque eu vejo que é uma limitação que eu tenho e acho que pedir uma uma orientação e fazer uma prática vai fazer com que o networking seja uma coisa um pouco mais, eh eh, normal para mim e não o que eu veja de um jeito pejorativo, pelo contrário, que me ajude muito a fazer a a trabalhar, né.
Uhum. Sim, com certeza.
Então te agradeço, eu acho que é sempre bom a gente falar das nossas limitações. Obrigada, viu, pelos seus conselhos.
Com certeza. Hum. De nada, é um prazer, disponha.